हेलो? हेलो, हेलो, हेलो? जी, आपको मेरी आवाज़ जी, जी, क्या कहेंगी आप इस बारे में?
हेलो? जी, जी। हाँ, मैं कह रही थी कि जैसे आपने जिक्र किया कि पहाड़ों के पास के जो गाँव हैं आप वहाँ जाना पसंद करेंगे और वहाँ पे सेल्फी लेंगे, वहाँ की अ, वादियों को एन्जॉय करेंगे। मुझे लगता है उसके अलावा जैसे अगर कुछ गाँव हैं जो प्लेन में है जो खेतों के बीच में है, जैसे कि अभी सरसों के खेत लेह लहा रहे थे, उनके बीच में एक प्यारा सा घर बना हो। अब वहाँ पे गाँव में जाके चारपाई पे या वहाँ पे बैठ के झूले पे बैठ के अ, एक ठंडी हवा का झोंका और साथ में उस खेतों को अ, सरसों के खेतों को आप एन्जॉय करें। फिर उसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं, जो नदियों के पास में हैं, तो मुझे लगता है कि गाँव में जाके, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम आबोहवा एन्जॉय करते हैं, वहाँ का अ, खुद को भी अपना सेहत को भी ठीक करते हैं, उसके अलावा क्या है, हम कहीं न कहीं वापस एक तरह से मिट्टी से भी जुड़ते हैं।